É verdade, então mas assim, eu fico eh, eu não sei, eu tenho uma vontade, assim, de já, sei lá, conversar com uma velhinha que eu vejo. Às vezes vêm uns velhinhos falar com a gente, assim, tipo
<laughs> Então, mas você você tenta? Ou você fica com vergonha e não e não e nem
Não, você sabe que eu falo muita coisa errada ainda, né. Então então eu vou fa eu saio falando mesmo. Se estiver errado e eles vão fazer uma cara feia, mas assim, aí eles vão me per
Ah, isso é bom, isso é muito bom. Ah, então é i Ah, eles eles não gostam que você erra a língua deles?
Não, não. Fazer uma cara feia estranha, assim, de tipo: "É, não entendi, que que ca que que você tá falando?". Mas eu, eh
E, tipo, eu não entendi. Foi uma cara de, tipo, eu não entendi o você tá falando. Entendi.
eu gosto, assim, do jeito que eles me tratam. Eles têm interesse, sabe. Então, eh, eu acho que mais é para se adaptar tipo, por exemplo, um costume que é muito difícil pra mim, se eu quero tomar alguém me chama para tomar um café, de manhã: "Vamos tomar um café da manhã junto?". "Vamos". E aí a gente vai num café, só tem doce. Só tem coisa doce. É.
Uhum. Hã. Hum. Só tem doce? Ah, não tem aquele pãozinho de sal pra você comer.
Não, é um croissant doce, aí tem eh, que eles chamam de corneto.
Uhum.
Tem os biscoitinhos doce, t tudo, tudo, tudo doce, e o café, então eu vou às vezes só tomo um café, porque eu não consigo come mandar logo um doce assim logo cedo, sabe. É um costume que é difícil para mim, aí geralmente
Uhum. Entendi. Mas não vende em lugar nenhum, em nenhum tipo de padaria? Nossa, diferente, né?
Não. Não. A partir das 11:00 come 11:00, aí eles botam a coisa salgada, você não tem opção, assim, se eu quero escolher comer uma coisa salgada
Então não vende um pãozinho de sal na Itália?

É, também. Não só não só o que você já tá acostumada, mas às vezes até quer experimentar alguma coisa, mas não ser imposta, né.
É. Por que que só 11h que eu posso? Eu hein? <laughs> É.
<laughs> Não faz nem sentido. Entendi.
Aí é uma coisa que me incomoda um pouco. Outra coisa que me incomoda, é eles comerem pasta todos os dias e não engordarem. <laughs>
Uhum. <laughs> É, o o organismo deles já já tá acostumado, né, já faz parte da vida deles comer pasta todos os dias.
Já tá acostumado, né. É, então eu fico nessa, assim, que mais o que que me incomoda? Ah, é difícil, assim, encontrar coisas que não sejam italianas, eles são muito, entre aspas
São muito italianos, né, <chuckles> os italianos são muito italiano. <chuckles> Enten olha, eu
São muito bairristas, é. Tipo, eu já tentei fazer um um um pão de queijo, mas aí eu não encontrava um queijo curado, assim. Enfim, mas deu certo.
Hum. Uhum. Hum. <chuckles> Olha, o que eu tenho pra te dizer sobre isso, eh, assim, deixa eu primeiro te perguntar uma coisa, você, eh, caiu de paraquedas na Itália ou você escolheu a Itália?
Hã, diga. Na verdade eu ia ficar 3 meses
Uhum.
só que eu me apaixonei, assim, pela cultura, tal e eu vivi o verão europe <clicks tongue> verão italiano no su no sul da Itália, com a melhor, sério, a melhor praia do mundo era na Calábria, que é o mar mediterrâneo. Não tinha onda, era uma piscina.
O verão italiano é incrível, né. Nossa. Hã. Aham. Uma piscina de água salgada cristalina.